Ah tá, a associação, essa identificação com metal e rock é porque você se sentia diferente e achava que isso era era um pouco estranho, era um um estilo estranho, é um estilo de gente que é desgarrada, né, tipo ovelha negra, é mais ou menos isso o rock.
Aham. Uhum. Aham. <laughs> Sim, ah, então mas é que essa época da adolescência sabe que você não gosta de nada, assim, aí você quer se sentir rebelde, mas no final nem é, sabe, aí você escutava essas coisas que era mais pesada, assim. E, mas também, ao mesmo tempo, tinha uma identificação minha, assim, com as letras, eu sempre gostei mais de umas coisas mais melódicas também, né, e também um pouco mais tristes assim, <laughs> então, tipo eu escutava mais esse tipo de metal, assim, né, também.
Sim. É. <laughs> Tá. Hã. <snorts> É interessante, então combinava com o o humor adolescente, né, daquela fase de transformação, assim, e pelo visto você amadureceu e aí resolveu se divertir então, porque o funk e pop é diversão, diversão, né, dança, não dá para dançar metal, né, não tem como <laughs>
Uhum. Sim, exato. Sim. Ah, até que dá, eu acho assim, tem até um um jeito assim específico de dançar, eu acho. <laughs> Mas é, exato, assim eu acho que pode ser vista aquelas rodas lá que que a galera faz, né, como uma forma de dança também, né.
Ah. De extravasar, de sacudir a cabeça, mexer o corpo. Sim.

Ah, eu só me envergonho do que eu deixei o cabelo crescer, né, e eu não e eu fiquei horrível de cabelo comprido. Só disso, assim.
<laughs> As fotos, você eliminou as fotos de vocês de cabelo comprido ou não?
Ai aham. Ah, eu tenho em algum celular aí da época que eu estava na escola, né, que foi nessa época. E aí, sei lá, eu acho que dos 15 aos 19, assim, eu deixei o cabelo crescer, e aí depois eu fiquei cansado, assim, ach meu cabelo chegou num num comprimento, e aí eu fiquei é não ficou bonito de de nenhuma forma, então eu vou cortar, aí foi tipo isso assim. Mas eu sempre quis ter, tipo, o cabelo comprido pra ver, assim, se eu gostava ou não.
Ah. Entendi. E aí não não rolou, mas alguma coisa do da estética do metal fic permaneceu em você, ou você migrou também totalmente a estética pra outra?
Não. Uhum. Não, eu uso muito muita roupa preta, assim, até hoje, assim. É uma é uma paleta, assim, que geralmente se eu vou comprar uma roupa, assim, ah, eu tô em dúvida em relação à cor eu vou para o preto, assim. Geralmente e eu tenho mais, eu gosto mais de tons escuros, assim. E, e é isso, assim mas mas eu até hoje, assim, às vezes eu escuto uma coisa, eu gosto muito de escutar álbum e eu boto um álbum, assim, pra escutar, e é isso. <chuckles>
Ah. Tá. Ah, então você não tem vergonha necessariamente da sua do seu gosto adolescente do metal?
Não. Não. E, e eu gostava
Você não teve nenhuma banda vergonha? Porque tem algumas que no meio pop talvez, alguma coisa que você gostou que você tem um pouco de vergonha, assim.
Hum. Hum. Ai, eu acho que, hum não. Eu acho que, assim, na época que eu era adolescente, se eu escutava pop, assim, era mais esse lugar de vergonha, assim, um um, sabe, tipo um guilty, sabe. Mai uhum.
Ah. Aí depois Te sei. <laughs> Então quando vocês ouvia metal era um pouco vergonha o pop, mas agora que você assumiu o pop na sua vida não tem mais isso.
Mas Não, é, e aí é isso, assim, não não tenho não sinto muita vergonha, assim. E é pra mim é vi é até um fato engraçado sobre mim, que eu falo assim: "Ah, porque quando eu era adolescente eu era metaleiro, tinha o cabelo até aqui, ia em show, etcetera.", mas mas não tenho vergonha não. E eu acho bem bom, assim, algumas coisas que eu escutava, até hoje eu escuto às vezes de novo.

<laughs>
E e de resto, assim, em show, todas essas coisas, assim, eu sempre fui sozinho, assim, nunca cheguei a ter um amigo, assim, que <chuckles> gostava de de metal.
Ah. Ah, então a sua todo o seu a sua apreciação do metal foi absolutamente sozinho, você ida e, até os shows você ia sozinho, não tinha nem e nem no show você não fez amizade com ninguém <chuckles> que gostava do metal, também não.
Uhum. Sim. Sim, e também aq Ah, então, eu sou uma pessoa meio tímida também, aí então eu ia eu ia pra assistir o show, curtir e ir embora, assim. Às vezes na fila fazia uma amizade, assim, mas também muita gente, assim, de fora, de São Paulo, né, eu sou de São Paulo, ia pra assistir o show, aí vocês no máximo só trocavam contato, assim, de Facebook, e no máximo isso, assim.
<chuckles> Uhum. Ah tá. Já para os shows de pop e funk, você tem muito amigo pra ir junto?
Ah sim, nesses eu tenho mais, assim. Mas aí também show de pop, assim, das cantoras que eu gosto, nenhuma delas foi para o Brasil, <laughs> e da vez que eu viajei, assim, eu estava na Europa, e aí eu fui assistir a Beyoncé, mas aí eu também fui sozinho. <laughs>
Uhum. Ah, bom a Lady Gaga. Você f ah. Ah, você foi <chuckles> sozinho.
Fui.
Pra você dá pra curtir o show sozinho, não precisa estar com ninguém, você está lá, com o artista, é o que importa. A música.
Ah, sim. Uhum. Ah, e eu também já estou acostumado, né, não tem problema não. <laughs> Já faz parte, assim, da da minha vida, assim, ir sozinho em show, então não não me importo muito.
<laughs>